Oo, sigu sana, ano, sana lahat ng tao kasi pare-parehas 'yong kaisipan. <chuckles> Kung tungkol diyan sa ano, sa climate change.
Oo, kasi apektado tayo, kita mo 'yong init ngayon.
Totoo, ang hirap po talaga gumalaw ngayon. Ang hirap lumabas.
Oo, parang nanunuot talaga 'yong init.
Mm, kahit nasa loob ka nga ng bahay, eh, ramdam mo pa rin.
Oo. Ano-ano ba 'yong mga ginagawa mo para maka-ano, maka-prevent ng o kumbaga ma mapagaan 'yong epekto nito?
Mm. Ak ako dito sa ano, sa bahay ang tinatambayan ko talaga doon sa lugar na may 'yong ay nalililiman siya ng puno. 'Yong yero s may puno siya sa tabi niya. Mas malamig po 'yong pakiramdam do'n kasi hindi diretso 'yong tama no'ng init do'n sa may yero.
Mm. Mm. Mm. Mm.
Tapos naglalagi din ako sa may malapit sa banyo. <chuckles>
Ay oo, 'tsaka ilang beses ka maliligo sa isang araw, 'no? Napakainit. Kahit kalalabas mo lang ng banyo ano, pawis na.
Opo, totoo. Kaya nga po. Opo, totoo. Tapos ayun hindi na ako lumalabas kapag tanghali na talaga. Buti na lang din po at ano, sa bahay ang trabaho natin.
Hmm, mm. S sa akin naman 'yong mga anak ko ang wino-worry ko kapag nag nasa trabaho sila 'pag pauwi. Mabuti na lang 'yong panganay ko, 'yong lalaki, umuuwi siya gabi na. So at hi malamig na, oo.
Ayan. Medyo ano tayo Mm. Oh, medyo malamig na. Opo.
Itong anak kong babae, ano naman siya, work from home. Pero naggi-gym araw-araw kaya mainit, oo. Minsan ano, hat ah, tanghaling tapat pupunta sa gym kaya sabi ko napakainit, magpayong.
<chuckles> Opo. Hmm. Opo, totoo, ma kailangan talaga ng payong. Tapos kailangan na din mag-sunscreen. <chuckles>
Oo. Oo, nga pero alam mo no'ng matag mga siguro mga unang panahon yata 'yong mga matatanda, parang wala namang sunscreen, 'no? Parang ngayon lang. <laughs> Parang wala wala naman akong naririnig na nagkakaroon ng ano, cancer sa sa balat.
Mm. Opo, totoo. <laughs> Kaya nga. Opo, kasi noon ano, malamig-lamig pa ang panahon.
Oo, 'tsaka 'yong araw hindi pa gano'n ka-ano ng penetration niya dito sa Earth, eh.
Mm.